Dunque vorrei chiederti, come fai a fare una cosa che può risultare un po' difficoltosa per qualcuno, per altri invece è anche qualcosa di bello. Come riesce la tua famiglia ad unire tradizione e novità in cucina?
Mh. Allora devo ammettere che in famiglia da noi si sperimenta tanto, soprattutto perché non si sa mai cosa fare a casa quindi, ehm, spesso, mhmm, magari tra, mhmm, i genitori e noi figlie, mhmm, siamo in 2, no, io e mia sorella, siamo ancora a casa dei miei e quando cuciniamo, mhmm, dobbiamo sempre trovare magari una ricetta innovativa, ma allo stesso tempo che, uhm, concili un po' quelle che sono i piatti tradizionali, perché altrimenti mia mamma può andare in tilt per trovare e capire come davvero creare questa ricetta quindi di sì.
Mh. Attenzione. Okay. <laughs> Ma ho 2 domande: i vostri gusti sono più o meno omogenei, nel senso che a tutti piacciono più o meno le stesse cose, oppure c'è chi ha una diciamo un'alimentazione vegana, chi vegetariana, chi onnivora?
Allora, per fortuna, ehm, mhmm, non di cioè, per fortuna nel senso, mhmm, è tutto uniformato quindi da noi mangiamo tutti tutto, poi ci sono magari quelle cose che piacciono meno ad alcuni, tipo mia mamma fa i cavoli e non li mangia nessuno, li mangia solo lei però a parte quell a parte quelle piccole cose magari che si fanno che alcuni amano di più o di meno, generalmente mangiamo più o meno tutti tutto. E quindi, uhm
Okay. <laughs> Okay. Erto. E per quanto riguarda il cucinare, cucinate tutti oppure, appunto come dicevi, tua mamma fa il cavolo e tua mamma cucina tutto il resto?
Allora, quando fa il cavolo cucina solo lei perché non no nessuno entra più in cucina quando lo fa, però a parte quello generalmente ci alterniamo un po', magari, mhmm, quella che cucina di più, che spesso è più a casa, è la mamma però, mhmm, spe a volte magari nel weekend cerchiamo di cambiare, fare noi qualche piatto diverso, no, ehm perché, mhmm, la mamma è più tradizionale ma non ha mai l'inventiva. Allora noi cerchiamo di, mhmm, trovarle dei piatti più innovativi che però possano conciliarsi con le solite cose che, magari, vi gli viene da fare a lei, ad esempio, no, ehm, l di solito quando fa pasta e patate che noi tutti adoriamo, no, la sua tradizionale
<laughs> Per i profumi insomma. Mh-mh. Sì. La fiera del carboidrato insomma.
Esatto, esatto, quello lì proprio per stare, mhmm, leggeri, no. <chuckles> Una bella ricetta da dieta. <chuckles> In quel caso magari mhmm, che è molto buona la pasta e patate che fa lei però a volte vogliamo noi cercare di rinnovarla un po' per cambiare, no, il gusto. E quindi, ad esempio, cerchiamo di inventare qualcosa di diverso aggiungendo oppure togliendo delle cose, tipo quando fa pasta e patate le diciamo magari di aggiungere la provola, oppure di di aggiungere magari un altro formaggio che renda il tutto più cremoso, oppure magari di farlo al forno
<chuckles> Avete una necessità quasi di arricchire il sapore.
Esatto, esatto, proprio per forse cambiare più che mhmm, perché già così di per sé è buono il piatto, però magari di di cercare di cambiare il gusto ogni tanto in casa ecco, e ad esempio tipo io non cucino mai con l'aglio, cosa che invece fa sempre mia mamma perché lei, no, mhmm, la
E come riuscite a convivere con queste 2 tipologie di cucina diversa?
Esatto, è proprio quello perché, mhmm, prima, uhm, che noi iniziassimo a cucinare non esisteva che non si usasse magari l'aglio per condire, no, in casa, allora noi una volta qua cucinando noi, senza averle detto che non l'avevamo messo, le abbiamo fatto capire che comunque il piatto che abbiamo fatto era buono, e quindi fossimo <chuckles> e l'abbiamo un po' ingannata, e si poteva cucinare anche senza quello, no, e e e perché noi ti
Quindi l'avete un po' ingannata. Quindi voi fate delle ricette, uhm, diciamo nascondendole il procedimento, gli ingredienti, vedete la sua reazione alla fine e se poi gradisce svelate le vostre carte.
Esatto. <chuckles> Esattamente, proprio così, perché forse noi, io e mia sorella, siamo la parte più diciamo creativa e innovativa dei piatti, no. Invece magari mia mamma è più tradizionale e un po' anche mio papà e quindi cerchiamo di unire i nostri gusti tra noi, ad esempio, mia mamma non ha mai mangiato il sushi perché, mhmm, per lei la concezione del sushi è qualcosa di crudo che non le piace, ma le piace molto il pesce. Allora abbiamo c ce
Mh. Del resto tua mamma mangia il cavolo cotto quindi è abbastanza, mhmm, esemplificativo.
Esatto, esattame <chuckles> Proprio così, e quindi abbiamo cercato di inventare dei piatti che fossero un po' simili alla cucina magari più, mhmm, orientale, no, più diversa e innovativa che lei non aveva mai assaggiato ma che ricon cioè, riconducesse un po', uhm, gli elementi che piacevano anche a lei, quindi il pesce
Però insomma che dove fosse tutto cotto però.
Esatto, esatto, purtroppo quello l'abbiamo dovuto <chuckles> e però ad esempio magari il ri abbiamo provato a fare il riso con il pollo al curry, che comunque sono elementi che lei amava, ma non aveva man mai mangiato in queste mhmm, in questa combinazione diciamo, e quindi unire tipo il riso al pollo non cioè, per lei era: "Il riso è un primo, il pollo è un secondo." Capito? Una cosa del genere.
Mh-mh. Okay, okay. Non esisteva come piatto unico, diciamo così.
Esattamente, quindi abbiamo provato anche con, per esempio, gli udon che di solito fa mia sorella con le verdure e mia mamma ama molto le verdure
Alt! Cosa sono gli gli udon?
<chuckles> Esatto, allora gli udon sono delle specie di spaghetti un po' più spessi e più corti diciamo, ehm, fatti con la farina di riso, ehm, quindi, mhmm, un piatto diciamo giapponese di s giapponese/cinese, ehm, insomma, non so bene la provenienza però, ehm ah, esa orientale, esatto, e a casa n lo fa lo fa spesso mia sorella, poi mia mamma ama le verdure quindi abbiam detto: "Se noi usiamo un elemento che magari è orientale, però cerchiamo di conciliarlo come un primo che abbia le verdure, come le mangia lei, no, e gli piacciono tanto, magari vediamo se rie questa combinazione può essere giusta." <chuckles>
Okay. Okay. Orientale. <chuckles> La chiave vincente per così avvicinare la mamma alla cucina orientale.
Mh, bravissima, hai detto benissimo, esatto. Ed è andata bene
E invece avete mai provato a proporle tipo gli involtini primavera, riso alla cantonese, queste cose molto mainstream della cucina cinese, che tra l'altro, probabilmente, se tua mamma un domani dovesse andare in Cina scopre che non si mangiano là.
S s Esatto. Esatto, è vero assolutamente, infatti noi abbiamo un'idea del cibo, mhmm, di mhmm, diciamo orientale che è molto diversa da quello originale, no, che si mangia là, il nostro è più italianizzato devo dire come anche al sushi, no. È è un sushi molto più diverso, italianizzato devo dire, però, mhmm, ehm, siamo riusciti come hai detto te tipo gli involtini abbiamo provato a farli, essendo che l'ingrediente le piaceva, cioè, nel senso in sé per sé, magari dentro l le verdure capito, mhmm, fatto in maniera veg
Sì. Sì, no non vedeva delle cose strane, lontane da quella che è la sua cucina e gli ingredienti che lei può usare solitamente.
Esatto. Proprio così. Quindi magari glieli chiamiamo in m maniera diversa però comunque sono gli involtini primavera e gli sono piaciuti.
Dite: "Involtini vegetariani fatte dalle tue figlie."
Esattamente, esattamente, e quindi gli sono piaciuti, quindi abbiamo cercato di trovare un miscuglio tra la sua tradizione e la nostra novità, no? <chuckles>
Ma il vostro modo di cucinare è più una scommessa, uhm, che poi q se vi capita di vincere nei confronti di vostra madre diventa quasi una sfida, una soddisfazione, oppure un piacere di averle fatto conoscere, uhm, qualcosa di nuovo, e così abbassare un po' quelle che sono le barriere nei confronti di una cucina che non conosce?
Mh. Allora, hai detto benissimo perché in realtà secondo me entrambe cioè, mhmm, è stato proprio sia un po' una sfida per noi, del tipo di dire: "Mhmm, cerchiamo di ampliare il nostro ventaglio di pia di piatti che mangiamo dentro casa." Quindi anche un po' una sfida o una motivazione in più per voler, no, uhm, aprire, ehm, il un a a ric a a ricette molto più, mhmm, diverse del solito, no, per mangiare sapori nuovi in casa e sia, magari, per, mhmm, farle assaggiare qualcosa che lì per lì ti dice: "No, io non vado a mangiare lì perché non mi piace niente." E poi piano, piano invece introdurla a dei sapori che, mhmm, bene o male, mhmm, prima non conosceva perché non aveva mai provato e non aveva voluto provarli, invece in casa più tranquilla, magari, di rispetto che andare al ristorante, introdurla a questi piatti, quindi un po' entrambi devo dire.
Mh. Mh-mh, chiaro. Certo. E invece per quanto riguarda, diciamo, la cucina tradizionale italiana, okay, c'è una ricetta che portate, magari, con voi da sempre, che magari faceva una delle vostre nonne e che invece tendete a mantenere sempre, proprio alla lettera, a seguire alla lettera il quantitativo delle cose da mettere, il procedimento per cuocerle e che vi fa un attimino essere uniti tutti quanti in quel in quel piatto?
Mh-mh, s Giusto. Sì, allora ne ho 2 in realtà, perché mia mamma ha origini napoletane e invece mio papà, ehm, è sardo quindi ho ho tipo proprio, mhmm, 2- 2 modi di cucina molto differenti e quindi in casa abbiamo dei piatti tradizionali che quelli non li cambiamo mai, e uno di questi è l la frittata di spaghetti e e quindi ehm, allora sono gli spaghetti al sugo, mhmm, magari sono anche avanzi spesso, si faceva proprio perché erano avanzi di pasta col sugo, praticamente si mischiano con un po' di parmigiano, di uovo e di pangrattato insomma, di uovo, ehm, un po' di pepe e così e si mette nella padella, si fa fare praticamente la crosticina sotto per poi girarla e fare anche la crosticina sopra, viene una s
Mh-mh. Okay. Mh. Okay. Mh-mh. Come si prepara? Sì. Sì. Sì. Però è un piatto che puoi fare solo nel momento in cui hai avanzato qualcosa dal giorno prima o puoi anche prepararlo come da 0 e servirlo direttamente nel momento in cui lo prepari?
No, no puoi prepararlo anche da 0 assolutamente, s diciamo che sì, è nato questo piatto perché quando c'erano gli avanzi magari si faceva questa cosa, quindi è nato con questa visione qua. Però in realtà si può preparare tranquillamente prima gli spaghetti al sugo, farli raffreddare e poi dopo unire tutti questi ingredienti e metterli nella padella, creando questa specie di, mhmm, diciamo frittata, appunto, fatta con la pasta.
Okay. Diciamo che a livello di gestione del tempo forse è molto meglio preparare, mhmm, nel giorno odierno fare tanta pasta, così sai che sicuramente ne avanzi e così per il giorno dopo hai anche la versione, uhm, così di questa ricetta perché ne hai messo comunque ne hai avanzato un po'.
E esatt <chuckles> Esatto. Bravissimo, infatti è tipica napoletana perché la pasta avanzava sempre da quanta ne facevano a casa di mia nonna.
<chuckles> E la seconda ricetta di cui mi parlavi, di che cosa si tratta?
Esatto, allora la seconda ricetta, che per noi deve essere così, perché se cambia non è più buona come come la fac la f la fa la nonna, in Sardegna è un dolce in realtà, è una seadas, ehm, si chiama praticamente così, è praticamente fatta con una pasta sfoglia, diciamo, e dentro c'è un formaggio, uhm, dolce diciam un formaggio abbastanza, mhmm, <smacks lips> piatto come sapore, possiamo dire così, che si mescola nel
<chuckles> Okay. Mh. Sì. Mh. Quelli che si usano per fare le cheesecake.
Esatto, un un formaggio, però in realtà, uhm, poco mhmm, non è stagionato insomma, è fresco ma non è spalmabile, diciamo, ecco in quel senso lì, e quindi si taglia una fetta di questo formaggio, lo si immerge nel mhmm, nel grattugia di limone, lo si mette dentro alla sfoglia e si frigge questa frittella, diciamo.
Okay, okay. Mh-mh. Oh, perché fritte sono buone anche le piastrelle, quindi.
Eh, sì, assolutamente, e quella è proprio non si cambia, deve essere così tutti i passaggi della nonna, perché altrimenti non è buona. <chuckles>
<chuckles> Lo capisco perfettamente.
<chuckles> E e poi ovviamente se lo fa lei, eh, è sempre più buona di come lo fa lo farebbe qualc qualsiasi altra persona.
E avete delle situazioni in cui, uhm, così, riproducete queste queste ricette, delle occasioni speciali oppure semplicemente quando viene, quando ne avete voglia?
Allora, quelle, mhmm, secondo me il comfort food un po', è soprattutto la frittata di spaghetti quando proprio ti va quella cosa gustosa che ti inchiumba, che potresti stare, mhmm, a posto con quella per tutta la giornata senza cenare, è proprio però è proprio un comfort food, perché è qualcosa di, ehm, no, croccante l un primo un po' più saporito in sostanza, perché ripassato con la crosticina, quello lo facciamo soprattutto anche nelle occasioni, no, quando dici: "Uno sta male, si fa la minestrina." Magari invece noi ci facciamo la frittata di spaghetti.
<chuckles> Okay. Sì. <chuckles> Ma invece quando ti è mai capitato ad esempio di avere bisogno di fare una particolare dieta, per 1000 motivi e di andare dalla professionista di riferimento dicendo: "Dammi quello che vuoi, però la mia dieta deve includere questi 2 piatti."
Mh-mh. Allora, ehm, non è mai successo ancora che io sia andata dalla dietista, ma io ho già in mente, o avevo questa domanda, cioè nel senso, nella mia testa c'era già e ti dico qual è la mia risposta, perché io amo un piatto che c proprio quello, uhm, per me è tradizione e in realtà anche innovazione, perché l'ho anche trovato in varianti diverse, le amo tutte ed è la carbonara
Okay. <laughs> Sì. Okay. Mh.
per me la carbonara io amo quella carbo crema, mhmm, cioè, per me è proprio il mondo e è irrinunciabile, e anche per esempio, mhmm, in un innova un modo innovativo, tipo farla col risotto al posto che con la pasta, oppure ho visto in alcuni ristoranti che facevano queste specie di maccheroni con dentro la carbonara, fritti e io cioè, vado pazza pe <chuckles>
<chuckles> È irrinunciabile. Mh-mh. Preferiresti n non rinunciare a questo piuttosto che a una pizza, per esempio?
<tsk> Penso proprio di sì. È una domanda molto difficile, molto, però forse alternerei 1 settimana a carbonara e 1 fit, a se devo avere il pasto libero <chuckles> uhm, penso di sì. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Okay, okay. Guarda, io ti ringrazio davvero perché è stata una conversazione veramente molto divertente, e direi anche molto gustosa. È stato davvero un piacere chiacchierare insieme a te.
Anche per me assolutamente, grazie mille di tutto è stato veramente un piacere.